ช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า ตลาดสดใกล้บ้านน่ะครับ มีเสน่ห์อย่างไรสำหรับคุณครับ?
อ๋อ ได้เลยค่ะ ก็ต้องบอกว่า เอ่อ เราเนี่ยนะคะ บ้านเนี่ยอยู่ห่างจากตลาดสดนิดเดียวค่ะ เดินแบบไม่กี่ก้าวเนาะ ก็ถึงที่ตลาดแล้วเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคุ้นเคยเนาะ แล้วก็รู้สึกว่า โอ้! ตลาดสดของเราเนี่ย รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มาก ๆ มากกว่าที่เราแบบไปเดินแบบซูเปอร์มาร์เกตเยอะ
อะฮะ อะฮะ ครับ หือ บรรยากาศมัน มันเป็นยังไงอะครับ? เวลาเดินเข้ามา แล้วมันจะแบบมีความรู้สึกยังไงเหรอครับผม?
อ๋อ เอา ต้อง ต้องเริ่มตั้งแต่แบบทาง ทางที่แบบก่อนที่จะเดินเข้าเลยเนาะ เราก็จะเห็นแบบรถเนาะ ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ของคนที่เขามาค้ามาขายด้วย แล้วคนที่เขาจะมาเดินตลาดด้วยเนี่ยค่ะ ก็จะได้ยินเสียงจ้อกแจ้กจอแจกันตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าตลาดเลยเนี่ยนะคะ แล้วก็จะมีแบบ เออ สมัยก่อนนะคะ บ้าน บ้านเราอะจะมีสามล้อด้วยนะ รถสามล้อ เออ ซึ่ง
อะฮะ ครับผม อะฮะ อ๋อ ครับ อ๋อ อ๋อ! เป็นตลาดโบราณเลยเหรอครับ?
ใช่ค่ะ อันเนี้ยก็คือแบบเป็น เป็นตลาดแถวบ้านนอกน่ะค่ะ พูดง่าย ๆ เนาะ <chuckles> ค่ะ ก็จะมีแบบ เออ มีแบบคุณลุงเนาะ ที่แบบว่า เออ จะแบบปั่นรถ สามล้อเนี่ยนะคะ โอ้โฮ น่องปูดเชียว นะคะ ก็คือแบบ เออ
อ๋อ อะฮะ ๆ ครับ ๆ อะฮะ อ๋อ ฟีลมันเหมือนตลาดตรงอยุธยา ใช่ไหมครับ? ตลาดตรง ที่ ที่ ม มันอยู่ในเมืองเก่า ตรงนั้นใช่ไหมครับ? อ๋อ นึก นึก อ นึก นึก นึกออกแล้ว นึกออกแล้ว เข้าใจแล้ว หรือว่าโซะ แบบคล้าย ๆ สไตล์ลำปาง เงี้ยครับ ที่มีรถม้าปัน อ๋อ โอเค เข้าใจแล้ว เข้าใจแล้ว อ๋อ เออ ได้
อา ค่ะ อาจจะเป็นอย่างงั้นได้เนาะ ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ อือ ประมาณอย่างงั้นด้วยเนาะ คือแบบต้องบอกว่า บ้านเราเนี่ยค่ะ จริง ๆ อะอยู่ทางภาคเหนือนี่แหละนะคะ เลยขึ้นไปจากลำปางอีกนะคะ แล้วก็เป็น เหมือนเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในอำเภออะค่ะ มันก็จะยังคงแบบ เออ วิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ๆ นะคะ เหมือนสมัยก่อน แต่จริง ๆ อะมันก็พัฒนาไปไกลแล้วล่ะ เพียงแต่ว่าบางอย่างเนาะ มันยังมีกลิ่นอายของความแบบบ้าน ๆ อยู่อะ ซึ่งเราชอบมากนะคะ เออ บางวันแบบนึกอยากสนุกก็ ค่ะ
อ๋อ อ๋อ ครับ อือฮึ อา ครับผม อ๋อ อืม มัน มันจะเป็นยังไงนะครับ? หรือว่า เราสนิทกับแม่ค้า หรือว่าทุกคนจะสนิทกันไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ย?
โอ้โฮ จะบอกว่าอย่างงี้นะคะ คือตั้งแต่ยังไม่ทะ ยังไม่เข้าตลาดเลยนะคะ มีแบบ เอ่อ คนรับจ้างเข็นรถเนาะ เขาเห็นเรา เขาก็ตะโกนทักทายแล้วอะค่ะ "อ้าว เป็นไงวันนี้?" นะคะ เขาก็ทักทายด้วยคำเมืองเนาะ "เป็นได? มาซื้อหยัง?" <chuckles> นะคะ เออ ทางเชียงรายเนาะ สำเนียงก็จะแข็ง ๆ กว่าทางเชียงใหม่หน่อย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็รู้ รู้สึกว่า เขาจะรู้จัก แล้วก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานกันหมดอะ แล้วนั่นนะคะยังไม่ทันก้าวเข้าตลาดเลย เราก็รู้สึกว่า ทุกคนรู้จักเราหมดเลย นะคะ รู้เห็นกัน เอ่อ ตั้งแต่เด็ก ๆ เนาะ แล้วก็เวลาที่เราแบบซื้อของเสร็จ บางทีเราก็ขี้เกียจเดิน เราก็นั่งสามล้อกลับบ้าน ทั้ง ๆ ที่มัน มันเดินไม่กี่ก้าว หรอกนะคะ แต่เอา เอาบรรยากาศ <chuckles>
อะฮะ ครับ ๆ อา ครับ อ๋อ เออ เออ ๆ เออ อ๋อ อ๋อ อ๋อ ครับ อ๋อ เออ เออ อยาก อ่า พักผ่อนนะ มีแผงไหนที่แบบว่า เราจะต้องแวะทุกวันเลยไหมครับ?
ใช่ ๆ อ๋อ แน่นอน ก็ต้องเป็นแผงขนมสิคะ มันจะไปพลาดได้ยังไงเนาะ เออ แล้ว แล้วคุณคิดดูว่า ไอ้ขนมที่แบบบ้านเรานะ มันไม่มีขายในซูเปอร์มาร์เกตด้วย ใช่ค่ะ ก็จะต้องแวะนะคะ แวะเกือบทุกแผงอะค่ะ มีขนมตรงไหนบอกเลย <chuckles> ค่ะ ก็จะชอบทาน
อ๋อ เออ นึกออก ๆ ขนมไทยสักหน่อยนะ อือฮึ โอ้โฮ อือ โอ้โฮ อือ เราก็เก็บสะสมเบาหวานนะ <chuckles> อือฮึ
ใช่ ๆ ค่ะ ก็สะสมไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะ เนี่ย ตอนนี้น้ำตาลขึ้นเท่าไรก็ไม่รู้ นะคะ <chuckles> ค่ะ
อะฮะ <laughs> แต่มันก็ น เออ เราก็เข้าใจ กัน อยู่ มันอดไม่ได้จริง ๆ อะ มันอร่อยอะ อืม
ใช่ ถูกเลยค่ะ แล้วยิ่งแบบขนมแถวบ้านนะ มันก็จะมีแบบ เอ่อ แปลก ๆ ด้วยนะ เพราะว่าใกล้ ๆ บ้านเนี่ยค่ะ เป็นชุมชนชาวไทยใหญ่เนาะ มีวัดไทยใหญ่ด้วยนะคะ เขาก็จะมีแบบ เออ ขนมแบบที่เรา เราไม่เห็นที่อื่นน่ะค่ะ อืม
อะฮะ ครับ ครับผม โอ้ ครับ ครับผม เอ่อ <tsk> เคย เคยรู้สึกถึงความต่างไหมครับ? ว่าขนมในตลาดอะที่เป็นขนมไทยนะครับกับในซูเปอร์มาร์เกต หรือว่าในเซเว่นเนี่ย รสชาติมันมีความแตกต่างกันไหมครับ? หรือว่าตลาดบ้าน ๆ เราเนี่ยมันจะอร่อยกว่าเยอะมากเลย?
ถ้าอย่าง โอ้ อันนี้แล้ว แล้วแต่ความคุ้นชินของ ของลิ้นคนเนาะ แต่โดยส่วนตัวน่ะ เรา เราโตมากับแบบความ ความเรียบ ๆ ง่าย ๆ อย่างขนมครก งี้เนาะ ถ้าเราแบบไปตามซูเปอร์มาร์เกตมันก็อาจจะแบบ เออ ขนมครกชาววังนะคะ ที่มัน เอ่อ แป้งมันจะกรอบ ๆ อย่างงั้นน่ะ แต่ว่าเรารู้สึกว่า อุ๊ย เราไม่ชอบอะ เราชอบแบบที่แบบ เอ่อ เป็นแบบนุ่ม ๆ นิ่ม ๆ เนาะ แล้วก็มีอยู่หน้าเดียว คือหน้ากะทิใส่ ใส่ เอ่อ อะไรนะคะ ต้นหอม แค่นั้นน่ะ
อะฮะ ครับ อ๋อ อา ๆ ๆ ข้าวโพด อ๋อ ต้นหอม
มันก็อร่อยแล้วนะ ค่ะ แล้วก็ของที่บ้านเราเนาะ เขาก็จะแบบใส่กระทงใบตอง ซึ่งแถวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขวักนะคะ ก็คือ 1 ขวัก สอง ขวัก อา ค่ะ
อะฮะ ๆ อา อ๋อ น อา ๆ นึกออกแล้ว ๆ อือ คำนี้ไม่ได้ยินนานมากเลยอะ เออ
ใช่ <chuckles> ค่ะ แล้วเวลาที่เราไปนะเราก็จะพลาดไม่ได้ คือก็ต้องไปขอแคะ ขอแคะของเขานะคะ รู้สึกว่า เออ มันสนุกมาก ๆ เลยอะ แล้วก็แม่ค้าที่นี่เขาก็ใจดีเนาะ เขาก็แบบว่า เออ ให้ ให้เราควักเอง อะไรเงี้ย ให้เราแคะเอง ซึ่งจริง ๆ เราก็ต้องบอกว่าเราทำของเขาเสียไปหลายอัน <chuckles> ค่ะ ไม่คุ้นเนาะ ไม่ ไม่เคยทำอะเนาะ แต่ว่า อา อยากจะไปยุ่งวุ่นวายของเขา เพราะว่าเห็นเขาทำแล้วมันง่ายมากเลยอะ แป๊บเดียวเนาะ คือควัก แล้วมันก็แบบ เออ ใช่ มันสนุกอะ แต่ของเรา
ครับผม อา อะฮะ อะฮะ <chuckles> เออ เออ ๆ ครับผม อะฮะ เออ นึกออก เออ เด็ก ๆ ก็ ย อยากเล่นกันหมดแหละ ค แคะขนมครกก็สนุกสุดแล้ว
เออ ทำไมมันทำเละก็ไม่รู้เนาะ อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่ามัน มันหอม มันอร่อย มันรสชาติมันธรรมดานะ แต่ว่ามัน ๆ นะ แล้วมันก็มีเสน่ห์อะไรของมันบางอย่างเนาะ แล้วเวลาที่เขาเอาใส่กระทงใบตอง เขาก็จะใส่แบบ เอ่อ น้ำตาลทรายละเอียด ๆ มาให้ด้วยนะคะ อา กินไปนะ ยังไม่ทันถึงบ้านเลยค่ะ หมดแล้ว <chuckles>
อะฮะ ครับผม อ๋อ ครับผม อะฮะ อืม นึกออกเลยน้ำตาลทรายละเอียด ๆ ด้วย เออ แล้วรู้สึกไหมครับว่า ตลาดอะสมัยเนี้ยกับสมัยก่อนอะ มันเปลี่ยนไปมากไหมครับ?
ค่ะ โอ้ เราว่าเปลี่ยนนะ เปลี่ยน ๆ
เรื่องความรู้สึก หรือว่าแค่สถานที่อย่างเดียว การตกแต่งอย่างเดียว
อ่า ด้วย ด้วยค่ะ เพราะว่าเอาตั้งแต่สมัยเด็กนะ มันจะเป็นแผงไม้ ใช่ไหม ที่เขาต่อกันง่าย ๆ อะเนาะ เป็นตั่งอะ เอาวางเรียงกันนะคะ เออ แล้วเวลาเขาขาย เขาใส่ใบตองนะคะคุณ บ้านดิฉัน ค่ะ แบบว่าโบราณขนาดนั้นน่ะ สมัยเด็กนะจำได้คือหลังคาอะยังเป็นใบตองตึงอยู่เลยค่ะ ก่อนที่มันจะถูกแบบลมพัดปลิวแล้วเขาถึงจะทำหลังคาใหม่กันเนี่ยนะคะ พอเขาทำหลังคาใหม่แล้ว มัน มันดูแปลกไปเนาะ มัน มันดูแบบ อา ทันสมัยขึ้นแหละ แต่มันก็แปลกไปสำหรับเรา ใช่ ๆ ค่ะ
ครับผม อะฮะ อะฮะ ๆ อา นึกออก อะฮะ ครับ อะฮะ ๆ เออ อ๋อ อะฮะ ๆ อา ๆ มันดูสะดวกขึ้นอะเนาะ คงทนขึ้น อืม
ก็สงสารพ่อค้าแม่ขายเหมือนกันน่ะ เพราะว่าในช่วงที่ เอ่อ พายุเข้า มรสุมเข้าเนาะ ประมาณเมษาเนี่ยสงกรานต์น่ะจะมาละ พัดหลังคาปลิวนะคะ โต๊ะตั่งก็ระเนระนาด อย่างเงี้ย พอมา เอ่อ หลังจากพาย้งพายุทีหนึ่ง เขาก็ต้องมา มาจัดมาเคลียร์กันทีหนึ่ง เออ ทำหลังคาใหม่มันก็ดี มันก็ปลอดภัย แต่ว่า เอ่อ บรรยากาศมัน มันอาจจะต่างไปแล้วอะนะคะ แล้วก็ตัวตั่งมันก็จะไม่มีแล้ว เพราะว่าเจ้าของตลาดเขาก็จะก่อขึ้นมาแบบเป็นค่อนข้างถาวรเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เออ ความรู้สึกแบบเดิม ๆ มันก็อาจจะเปลี่ยนไป แล้วก็คนค้าคนขายก็เปลี่ยนไปด้วย มันเปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเนาะ ของที่เอามาขายอะ ก็ ก็ไม่เหมือนเดิมอีกเหมือนกัน สมัยก่อนนี่จะมีของป่าเยอะค่ะ แถวบ้านเราอะนะ อืม
อะฮะ อะฮะ เออ ๆ เข้าใจอยู่ อะฮะ อะฮะ อะฮะ อะฮะ ๆ ครับ ครับ อ๋อ นึกออกอยู่ เออ ทาง ทางเหนือก็จะมีเสน่ห์เรื่องของป่าของเขาเนาะ แล้วก็ผลไม้ที่มันแบบ <tsk> เออ มัน มันไม่ ไม่เคยเห็น ที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อน เออ
ใช่ค่ะ มันไม่มีขายที่อื่น อืม ใช่ ใช่ค่ะ เออ เราก็แบบยังนึกถึงอยู่นะ เพราะว่าสมัยก่อนน่ะมันจะมีแบบช่วงกลางของตลาดอะ จะเป็นแบบเรียงเป็นแถวเลยนะ คือพ่อค้าแม่ขายที่ ที่เขาเก็บของป่ามาขายอะค่ะ ก็จะมีอะไรที่เราแบบไม่เคยเห็นจากตลาดอื่นนะ อย่างเช่น แบบ เอ่อ มะไฟ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแถวเนี้ยเขาเรียกคอแลน เคยได้ยินไหมคะ? คอแลน <chuckles> คอแลน
เออ อะฮะ อะฮะ ครับ ครับผม อ๋อ ไม่ ไม่เคยได้ยินคอแลนเลย เคยได้ยินอยู่นะ แต่ว่าตะ แยกไม่ออก ตอนนั้นน่า น่าจะเด็ก แต่ว่าเคยเห็นนะมะไฟอะเคยเห็นอยู่ แต่ว่าที่ ที่รู้สึกว่าจะ Unseen unseen ต่างชาติมากเลย ก็คืออาโวคาโด เขางงแบบว่ามัน มันสามารถใหญ่ได้ขนาดนี้จริง ๆ เหรอ? ไรเงี้ย เออ มันใหญ่มากเลย อ๋อ
<chuckles> เหรอคะ? อา อ๋อ ค่ะ อ๋อ แต่แถวบ้านไม่มี สมัยก่อนเนี่ยอาโวคาโดนี่คือสิ่งแปลกใหม่ที่สุดในโลก ซึ่ง ซึ่งน่าจะเพิ่งเข้ามา ตอนเนี้ยไปเดิน ไปเดินตลาดอะมีแล้ว แต่ช่วงตอนที่เราเด็กเนี่ยไม่มี แล้วก็มันจะมีแต่ของป่า อย่างเงี้ย อย่างที่เล่าให้ฟังว่าลูกคอแลนเนี่ย เราว่าไม่ ไม่ค่อยมีใครเห็นนะ หน้าตามันเหมือนลิ้นจี่ค่ะ แต่มันเป็นเบบีลิ้นจี่อะ ลิ้นจี่อันเล็ก ๆ แล้วก็เปรี้ยวนะคะ วอแหวนยาว ใช่ ๆ <inhales> นั่นแหละ แต่ อืม
อะฮะ อืม ใช่ ๆ สีมันแบบมันสดไปอะ <chuckles> อืม ตอนเด็กไม่กล้ากิน สีมันสดอะครับ
อ้อ ตอนเนี้ยไม่เห็นแล้วนะ ไม่รู้ว่าที่ไหนมีขายบ้างนะ คิดถึงเหมือนกันเนาะ เออ ตลาดสมัยเด็กเนี่ยมีอะไรที่มันแปลกตามาก ตัวแลนก็มีนะ เขาเอามาขายอะ
อะฮะ อะฮะ โอ๊ย! อันนี้ผมเคยได้ยินอยู่ แต่ว่าไม่ ไม่ ไม่รู้ว่าคืออะไร? เคยได้ยินอยู่ ได้ยินบ่อยมากเวลาไปเที่ยวทางเหนือ แต่ไม่รู้ ไม่ทราบว่าคืออะไร?
มันจะ อ๋อ ค่ะ เป็น เป็นลูกพี่ลูกน้อง เป็นวงเดียวกับ เอ่อ ตระกูลตัวเงินตัวทองค่ะ
อ๋อ คล้าย ๆ ตัวนิ่มใช่ไหม?
เออ เออ เราว่าคล้ายกันไหม? แต่ตัวนิ่มมันจะแบบไอ้นี่ไหม มันม้วนได้ไหม? มันม้วนตัวได้ใช่ไหม? แต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะ มาเป็นตัว หน้าตาเหมือน
ใช่ ๆ ครับ แล้วเหมือนมันจะคล้าย ๆ คล้าย ๆ ลักษณะคล้าย ๆ
อือ เหมือนตัวเงินตัวทอง แต่ว่าตัว ตัวไม่ใหญ่ ตัวแบบเบบี เบบีตัวเงินตัว ทอง <chuckles> เช่นกัน เออ อะนะ
อืม อะฮะ ๆ นึกออกอยู่ ทีเนี้ยครับ ถ้าสมมติอะคุณจะแบบ จะชวน น วัยรุ่นหน่อย หนุ่มสาวหน่อย ให้แบบว่ามาลองตลาดสด เอ่อ แบบเหมือนว่าพรีเซนต์เขาหน่อย แบบ เฮ้ย ฟีลมันก็ประมาณเหมือน เอ่อ ที่เชียงใหม่มันจะมีที่ไหนนะ? ตลาดที่คนเขาชอบไปเดินอะครับ?
อืม กาดหลวง กาดหลวง กาดหลวงแถว ๆ
ที่ เอ่อ ไม่ มัน <tsk> ที่มันเป็นแบบว่าโบราณ ๆ หน่อยอะครับ ที่มันอยู่บนเขาอะ เขาเรียกอะไรนะ? เออ ผมนึกชื่อไม่ออก
ฮะ กาดอะไรเอ่ย? ค่ะ อุ๊ย เรา เราก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะ แต่ว่าแถว ๆ เอ่อ ทางขึ้นดอยอินทนนท์มีเนาะ ตลาดที่ เอ่อ ขายแบบของ ของสดแบบ เอ่อ หมู่บ้านชาวเขา อะไรงี้ ใช่ ๆ อย่างชาวบ้าน หรือว่า อ่า ตลาดแม่มาลัย แถวทางไปแม่แตง อะไรเงี้ย ก็มี อือ เออ
ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะ จากชาวบ้านน่ะ เออ อา ถ้าอยากจะชวน วัยรุ่นน่ะครับให้ไปเที่ยวอะ จะแนะนำเสน่ห์ให้เขาแบบ เออ มันน่าตราตรึงยังไง? ว่า มันน่าสนใจยังไง? ที่เราจะไปเที่ยว ไรเงี้ยครับ
วัยรุ่น อ๋อ ค่ะ อ๋อ ก็จริง ๆ ก็ ก็อยากจะชวน ชวนให้ไปเที่ยวกันเนาะ เพราะว่า เอ่อ เพราะว่าที่ตลาดเนี่ยมันก็จะมีแบบความ ความแบบ เอ่อ เป็นบ้าน ๆ อะเนาะ แล้วก็มีข้าวมีของอะไรที่แบบที่อื่นน่ะมันไม่มีขาย อย่างขนมข้าวต้มหรือว่าอาหาร อย่างเงี้ย มันเป็นอาหารแบบพื้นเมืองที่รสชาติอร่อยด้วยนะ คือสมัยก่อนเนี่ยแต่ละคนน่ะ ใครที่จะมาทำขายได้จะต้องมีรสมือพอสมควรนะคะถึงจะมาขาย ตรงเนี้ยเราก็จะแบบว่าได้ ได้ลองลิ้มนะคะรสชาติที่เราอะอาจจะไม่เคยไปชิมที่ไหน ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะของตลาดสดเนาะ แล้ว ก็จะมีของเล็ก ๆ น้อย ๆ ของพื้นถิ่นน่ะ ที่ เอ่อ เขาก็จะ ชาวบ้านเขาเอามาขาย อย่างเงี้ยค่ะ หาไม่ได้นะคะใน ในซูเปอร์มาร์เกต แล้วก็บรรยากาศของความ เอ่อ ความเอื้ออาทรเนาะ ความเป็นกันเองของพ่อค้าแม่ขายอะ เวลาเราก้าวเข้าไปเราจะรู้สึกว่า อ้าว เราไปเป็นลูกหลานเขาตอนไหนนะคะ เพราะว่าเขาจะแบบ เออ เอื้ออาทร เอื้ออารีเรามากเลยเวลาที่พ่อค้าแม่ขายเขาคุยเนี่ยนะคะ ซึ่งเราว่า เอ่อ วัยรุ่นต่าง ต่างจังหวัดเนี่ยเขานิยมชมชอบมาเที่ยวตลาดสดแบบบ้าน ๆ กันนะ แล้วก็ชาวต่างชาติน่ะเขาก็จะมาเที่ยวกันเยอะนะ ค่ะ โดยเฉพาะแถวกาดหลวงเนี่ยเราเจอเยอะนะคะ แถวกาดหลวงเชียงใหม่ แถวตลาดประตูเชียงใหม่ ซึ่งมันก็ยังเป็น เป็นตลาดสดแบบได้บรรยากาศเดิม ๆ อยู่ เงี้ยค่ะ ออ แวะเวียนไปเที่ยวกันได้นะคะ ตรงนั้นน่าจะมี น่าจะ มี เอ่อ รถถีบอยู่มั้ง รถ เอ่อ รถสามล้ออะ
อะฮะ อะฮะ อะฮะ ครับ อะฮะ ครับ ครับ อะฮะ อา <chuckles> อะฮะ อือฮึ อะฮะ อืม อือฮึ อือฮึ อ๋อ ยังมีรถ
มี เชียงใหม่ ฮะ ค่ะ แต่บ้านเราอะไม่ได้อยู่เชียงใหม่ <chuckles> ค่ะ บ้านเราอยู่เชียงราย
อ๋อ แต่ อืม แต่ว่า ว่ามัน มัน <tsk> อืม ถ้า น ถ้าแบบว่าเด็กที่เขาเคยเที่ยวตลาดสดแบบว่า ฟีลอัมพวา หรือว่าฟีลใน เอ่อ อยุธยา เหมือนว่า เด็กกรุงเทพเขาจะเที่ยวโซน ๆ ประมาณนั้นน่ะ เขาก็อาจจะไม่แบบเข้าใจฟีลอะเนาะว่า เอ่อ เชียงใหม่หรือว่าชาวเหนือมันจะมีความแบบน่ารักยังไง น่าเที่ยวยังไง เออ ตื่นเช้ามาแล้วก็แบบเหมือนว่า เฮ้ย รถติด แบบ เอิ่น ถ้า ถ้าแถว เอ่อ ภาคกลางก็จะรู้สึกว่า โอ้โฮ น่าจะตีกันแน่เลย แต่ว่าทางนู้นก็จะแบบซอฟต์ ๆ นุ่ม ๆ อ่า มันดูแบบเพลินหูดี อะไรเงี้ย อืม
ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ <chuckles> เอามา ใช่ แล้วเขาก็ยังตะ ตะโกนแบบ เอ่อ โผล่หน้าออกมาทักทายกันด้วยนะ "ไปไหนก๋า? อ๋อ ไปตางปู๊น ไปตางเพ้" น่ะ ค่ะ <chuckles> คุยกันหวานจ๋อยนะคะแบบถ้าเป็น เอ่อ แถว ๆ ภาคกลางเนี่ยอาจจะมีแบบ เอ่อ กระโชกโฮกฮาก เปิดกระจกมาด่ากันได้นะ ถ้าแบบเกิดอาการแบบปาดกันไป ปาดกันมา หรือว่ามีใครสักคนหนึ่งทำให้แบบรถข้างหลังติดยาวเหยียดเนี่ยนะคะ อา ตรงนี้ก็ อืม
อะฮะ อา ๆ <chuckles> ใช่ อืม คัก คัก ก็อาจจะ เนี่ย เออ มีปัญหาเกิดขึ้นได้ อืม เออ แต่ฟังแล้วมันก็มีเสน่ห์เยอะมากเลยนะ อย่างข้าวต้มเนี่ยก็รู้สึกว่า เออ มันต่างจากภาคกลางมากเลย แล้วก็เราสามารถ เพิ่ม ความหวาน ได้ ได้โดยน้ำตาล น้ำตาลทราย ที่เราเติมเข้าไปได้ อืม แล้วมีขนมอะไรที่ ที่ ที่มันเป็นเสน่ห์อีกไหมครับ? ที่ว่า เฮ้ย อยากให้น้อง ๆ เขาต้อง ล ต้องลองก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ อย่า อย่าไปคิดว่า เฮ้ย รสชาติออริจินัลของภาคกลางอะ หรือว่าตลาดอื่น ๆ น่ะ มันจะเหมือนกับตลาดพื้นบ้านในโซนอื่น ๆ
ใช่ค่ะ <chuckles> ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ก็จะมีขนมโบราณอะไรเยอะแยะค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้ แต่เรา เราไม่แน่ใจนะ แต่ว่าถ้า ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ย เราขอนำเสนอข้าวหนึกงานะคะ ก็เป็นข้าวเหนียวนึ่งเนาะ เออ ใส่งาขี้ม่อน ค่ะ ห๊อมหอม แล้วก็หวาน ๆ จาก เอ่อ เอ่อ ตัวของ เอ่อ น้ำตาลเนาะ น้ำตาลอ้อย อย่างเงี้ยค่ะ ที่เอามาป่นเนาะ น้ำอ้อยอะค่ะ ที่เนี้ย แต่เราก็สามารถปรับได้เนาะ บางคนน่ะชอบความเค็ม มันก็จะมีแบบ เอ่อ ข้าวหนึกงารสเค็มเนาะ บางคนก็ไม่ชอบเค็ม ๆ ก็อาจจะเติมความหวานจาก เอ่อ ผงน้ำอ้อยเนี่ยแหละ แล้วอร๊อยอร่อยค่ะ หอมมาก ๆ
อุ๊ย! น่าสนใจจังเลยอะ เออ เนี่ยนะ ครับผม อะฮะ อืม อะฮะ อะฮะ ฟังแล้วแบบว่า อื้อฮือ ตอนเนี้ยอยากจะแบบออกไปเดินตลาดมากเลยครับ ขอบคุณที่มาแชร์มากเลยนะครับ วันนี้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
ครับ สวัสดีครับ